Kalau aku sebenarnya sebenarnya, ya, kalau aku, tuh, ngikutin kesehatan itu, ya, saran-saran orang kesehatan itu, heeh. Jadi memang jam 11:00 itu harusnya udah tidur Kak gitu, jam 11:00 nih, udah tidur. Jadi kalau sudah jam 12:00 itu tuh, udah aku anggap begadang, apalagi sampai jam 01:00, jam 02:00 itu, wah itu udah, eee, sebenarnya enggak sehat, cuman karena ketagihan gitu, ya, karena penasaran dengan apa, serial-serial yang ada di media sosial, atau aku lagi, eee, memang butuh hiburan aja gitu, ya, akhirnya aku juga scroll-scroll, video-video pendek itu terlalu lama, gitu Kak.
Oh, ya, begitu? Iya. Iya. Iya iya iya. Iya. Oh, iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Nah, eee, selanjutnya ini kamu yang bikin kamu begadang, kan, kamu tadi bilang scroll ya, video. Nah ini apakah kamu eee, jenis konten apa, sih, yang kamu sukai itu? Dan memang kenapa harus nontonnya itu di malam hari gitu?
Ah Iya, karena gini Kak, kalau aku sukanya beba banyak, sih, ya. Ada kayak komedi-komedi, video-video lucu seperti itu. Atau kayak anime Kak, gitu. Jadi memang kalau anime kan, memang agak panjang, tuh, jadi penasaran, "Eh, yang kemarin belum ditonton atau kelanjutannya gimana ya?" seperti itu. Itu akhirnya, eee, kadang-kadang ada kalau ada yang menarik akhirnya aku kebut, tuh, berapa episode sekaligus gitu, ya, dalam 1 kali duduk, gitu. Akhirnya, waduh kebablasan gitu sampai jam 01:00, jam 01:00 lebih, jam 02:00, kayak gitu Kak. Dan, memang karena aku ini bekerja gitu, ya, biasanya dari, ap eee, pagi sampai sore atau ba eee, makanya, eee, sampai malam kadang-kadang gitu, ya. Makanya akhirnya aku baru beristirahat tadi, tuh, jam 10:00-an, gitu. Baru nonton untuk hobi gitu. Walaupun awalnya, nih, rencananya udah stop jam 11:00 tidur. Eh, ternyata tidak bisa, gitu Kak.
Iya. Oh, iya. Iya. Iya iya iya. Iya. Iya. Iya iya iya iya. Iya.